Ok, muito linda mesmo, verdade.
Can't help falling in love. Eu amo. Eu amo.
Eu cheguei eu cheguei a ver o filme do Elvis, e assim trilha sonora incrível, né, as músicas dele incrível.
Eu acho ele incrível, incrível, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eh, na nossa atualidade, quem que se compararia com o Michael Jackson, com o Elvis?" Eu falo: "Cara, não tem."
Não tem, né.
Não tem, não tem nenhum, assim, do gênero, performance no palco, músicas envolventes, entendeu? Não tem.
Uhum.
Não tem mesmo. E para o meu casamento, e vai ser difícil talvez ali, o Bruno Mars, o Bruno Mars eu acho que ele tem muito talento, é um cara muito, muito bom com músicas, faz e acontece. E ele é simpático.
Não tem não. E vai ser difícil. Hum. E ele é simpático. <chuckles> E é verdade que ele ele tem uma história parecida com o Elvis, né, que parece que o Bruno Mars também tem que cantar em um cassino aí, sei lá, assinou algum contrato, tem uma coisa dessa que eu que eu vi.
Sim. Aham. Nossa, sério, eu não sabia, eu não sabia, eu gosto muito dele, eu acho a voz dele incrível, perfeita, tem umas músicas muito boas.
Uhum. E. Ele é muito amado lá no Brasil, não sei se você acompanhou a última vez que eli foi.
Sim, ele tem até CPF. <laughs> Tem gente que gosta tanto, tanto, tanto do Brasil que quer virar brasileiro, e os brasileiro tem umas horas, assim, que fala: "Não quero nem que me reconheça." <laughs>
<laughs> É. <laughs> É verdade. O Bruno Mars, é, verdade. Uhum. Agora assim, eh, você falou que casou então em Las Vegas, né, aí estava lá o Elvis, eu até consigo imaginar a cena, e essa música rolando, né. Eh, e o imagino que todas as vezes que toca essa música você volta para esse lugar, né, o seu casamento.
Muito bom, mas é muito bom. Hã. Hã. Sim. Meu Deus. Sim. Ai volta, volta sim, eh, eu tenho muito carinho por aquele dia, foi muito especial. Eh, qua na verdade ele entrou comigo cantando uma outra música, não lembro o nome, a gente escolheu 3 músicas, sabe? E meu marido, nós escolhemos 3 músicas para tocar no nosso casamento, uma com ele entrando comigo
Uhum.

Quem entrou com você?
O Elvis, o cover. <laughs> Ele entrou comigo porque minha família não estava lá e eu não queria ir para o altar sozinha. Então tem a opção que eles oferecem exatamente: "Você quer que o Elvis entre como você?" Eu falo: "Totalmente. Quem não vai querer que o Elvis entre comigo?" E daí o Elvis en nó parecia, parecia fez uma performance muito linda, muito boa, muito linda, relembrou o Elvis, relembrou demais. E no meio do casamento, eh, teve um momento especial, ali, para o para os pombinhos apaixonados falarem algumas coisas, e ele cantou essa música, e eu e meu marido ficamos dançando, assim, sonho de eh, sonho de valsa, dançando valsa e foi muito bom, uma vibe muito, muito gostosa. Eu amo eu amo música por conta de que não te faz lembrar só um lugar, né, te lembra situações.
Ah, ele entrou com você, nossa. <laughs> Por que não? <chuckles> Uhum. É verdade. E parecia com o Elvis, parecia? Ai. Uhum. Legal. Uhum. Uhum. É. E e e e e você volta pra esse lugar quando ouve essas músicas, né. Vo você você pode, eh, citar, assim, outras músicas que, eh, quando você escuta, você vol tipo assim, essa do seu casamento é realmente muito marcante, né, tudo que aconteceu. Mas tem algumas outras músicas que te levam pra esse lugar, pra essa lembrança?
E volta, exatamente. Aham. Sim. Sim. Ah, tem, né, tem tem diversos diversas diversas ocasiões, diversos lugares, né, por exemplo, se eu escutar um determinado ritmo brasileiro, que é o funk, eu volto pra academia, eu volto para as vezes que eu levantei peso na academia, que eu fiz o fit dance na academia no Brasil, então
Uhum. <laughs> Uhum. Ai, que legal.